بُصّي، أنا باحب المسلسلات الاجتماعية أوي، اللي بتناقش قضية اجتماعية أو في دراما اجتماعي، آآ، ده باحبه أوي. يعني ماجد سل ماجد الكدواني كان عامل مسلسل آآ، العائلة دوّة كان لذيذ جدًا. آه. يعني كان عامل لمسة
يعني السن بيفرق أصلًا؟ امم. العائلة آه، أو وحنان و و آآ، وحنان، آآ، مطاوع أخبارها إيه معاكِ؟ <chuckles>
تحفة، تحفة. <laughs> يعني حقيقي هي فنانة بنت فنانين يعني فاهمة؟ يعني باباها ومامتها كانوا من الفنانين اللي يعني الله يرحمهم ويغفر لهم، كانوا لأ، يعني أقوياء، يعني عصر وقوة كمان ال الدراما المصرية وال والتميز اللي كان فيها يعني. كفاية ليالي الحلمية، يعني مامتها بطلة من بطلات ليالي الحلمية. فلأ، آآ
امم. امم. امم. لو جات لِك الفرصة وأنتِ بتتفرجي دلوقتي على حلقة مثلًا say التلا آآ، ال3 من مسلسل أنتِ معجبة بيه وخلاص، آآ، بس حد قال لِك أنا ممكن أفرجِك أو أقول لِك على الأحداث لحد ال30، بتدّي له فرصة يعني والَّا لأ؟ أنتِ بتحبي أوي الsusp <laughs>
آآ، ب إخص عليه، <chuckles> إخص عليه. يعني أنت ضيعت المتعة بتاعتي يعني <chuckles>
أيوة، زي اللي بيبقوا في الأفلام كدا في السينما يقووا لِك ده <laughs> البطل هيتقتل. <laughs>
<chuckles> آه يعني لأ، يعني عايزة أقول لِك إن إحنا في البيت أصلًا لو أنا والبنات، عندي 3 بنات، فنتفق مثلًا على المسلسل ونتفرج عليه. فمثلًا حد فيهم يكون ما كانش موجود وأنا اتفرجت على ال الحلقة نزلت، وأنا اتفرجت عليها قبل ما هي تيجي. فيه مسلسل الفترة دي متابعينه اسمه سلمى، بييجي على شاهد. ف هُم مثلًا يكون عندهم آآ، بالليل مثلًا آآ، اتأخروا رجعوا من الكلية متأخر، عن خرجوا هُم وأصحابهم، فأنا قاعدة في البيت زهقانة، والحلقة بتنزل الساعة 19:00، فباروح فاتحة، متفرجة على الحلقة. فتيجي تقول لي: "ماما أنتِ اتفرجتِ على الحلقة؟" أقول لها: "آه." والنبي يا ماما ما تقولي لي، ما تقولي ليش إيه اللي حصل. أوعي تقولي لي إيه اللي حصل. ف <laughs> أيوه. ف عارفة الإحساس بقى ده؟ يعني سيبيني أكتشف أنا أستمتع بال بال آه، بالحبكة الدرامية، بلاش تحرقي لي الأحداث يعني.
ما شاء الله. امم. امم. باتفرج عليه ده. <laughs> آه، في اختلاف مواعيد مثلًا، آه. امم. <laughs> تمام. أرجوكِ بلاش. <laughs> آه. يعني ده آآ، امم، بنفسِك، آه. بس ده معناه إن أنتِ ما ممكن ما تتفرجيش على حاجة اتفرجتِ بيه عليها قبل كدا. يعني مثلًا أنتِ ذكرتي مثلًا الـسبنسة، لو اتعرض تاني مش هتتفرجي عليه؟

بُصّي آآ زمان خلّينا نرجع لورا شوية، آآ زمان كنّا كان المسلسل كان الف التليفزيون أصلًا هُم قناة الأولى والقناة التانية القنوات المحلية، وكان في مسلسل بييجي على القناة الأولى يوميًا تقريبًا 19:00، 20:00 حاجة زي كده
إمم. إمم. إمم، إمم. 19:00 <chuckles> امم.
و عايزة أقول لِك إن هو إن م موعده المحدد بجانب آآ أحداث بقى إنِّك تقعُدي مستنية تاني يوم الساعة 20:00 والّا 19:00 عشان تتفرّجي على المسلسل، تجميعة العيلة كلّها حوالين بعض مع بعض قدّام ال حوالين التليفزيون.
آه. والنقاش بينهم لأ دي هتحصل كذا وهيحصل كذا دي قالت وال يعني يقعُدوا ي يسردوا هُم أحداث في خيالهم يعني.
آه. م م بالضبط، كان زمان أوي في مسلسل مثلًا السبنسة كان بييجي في التليفزيون آآ ده كان بييجي كل يوم الساعة 19:00 كن ك يعني عارفة كل مرّة بتقول لي ها هيعملوا إيه؟ الأحداث حصل إيه؟ واللي ما شافش المسلسل يحكي للتاني؛ لإن الحلقة أنتِ مش بتعيديها تاني يعني دلوقتي بقى في خاصية إنِّك ممكن تعيدي الحلقة بدل المرّة 1000 لكن خلاص أ
إمم. آه، ما بتتعادش فعلًا صح. أيوه ده أنتِ كمان تشوفي تستأني تستني إن المسلسل أصلًا يخلص وتشوفيه براحتك بقى يعني في الوقت المناسب ليكِ أنتِ، مش مش تروحي له مخصوص إمم طَب ما أنتِ في رمضان أكتر آآ مشاهدتِك رمضانية أكتر يعني والّا أنتِ عادي مش فارق، يعني المسلسل حلو هاشوفه آآ وال أيًا ما كان رمضان أو برّا رمضان؟
بالضبط. لكن لو، لو أنتِ فاتتِك ال بُصّي أنا غالبًا في رمضان في الشهر نَفْسه أنا ب باقاطع التليفزيون والشوش الSocial Media عامةً، يعني ولا Facebook ولا Instagram ولا تليفزيون ولا أي Social Media، أنا رمضان هو شهر واحد بييجي في السَنة آه، <chuckles> هو شهر واحد بييجي في السَنة و وإ هو للعبادة يعني، صيام و و وعبادة، آآ ويا حبّذا بقى لو احلو كده وعرفتِ تحجزي لِك فيه عُمرة يعني تبقي كده طلعتي إيه يعني عيشتِ الدور، لكن بقى بابعد عن المسلس إمم.
إمم. برافو. دي إرادة قوية دي. <chuckles> بالضبط. بالضبط. الله أكبر <chuckles> طيب أنتِ ممكن مست إمم. آه، كمّلي.
أتفرّج عليهم بقى بعد ما أرجع، يعني بعد العيد بقى كده و والّا في العيد، أقعُد بقى أشوف إيه اللي كان شغّال في رمضان طَب يالّا بقى نتسلّى ت أعرف آراء الناس إيه اللي كان أحسن كده.
إمم. أنا يمكن بي باحس ساعات إن رمضان تحديدًا بيبقى مرتبط بنجوم معيّنة، يعني اللي بيحب مثلًا يحيى الفخراني فهيستنى تلم المسلسل بتاعه، اللي بيحب مين أيًا ما كان بقى أحمد عِز والّا محمد رمضان والّا أي حد، فالموضوع بيبقى مرتبط أكتر ب من النجم بالنسبة لِك والّا بحدوتة المسلسل
إمم.
آآ اللي هي ممكن تخلّيكِ تتشدي لآخر حلقة يعني؟